Eh, Kak, ceritain dong, tradisi makan bareng, eee, keluarga Kakak tuh di rumah gimana, gitu?
Kalau tradisi makan bareng di rumah kami itu, nih yang sehari-hari ya, Kak, ya, eee, itu makan malam biasanya, Kak, kalau pagi soalnya kan pada sibuk nih, Kak, ya, mesti cepet-cepet, yang ada yang ke sekolah, apalagi waktu aku sek eee, kerja juga aku juga mesti cepet-cepet kerja, gitu kan. Jadi enggak sempet makan, bener-bener duduk manis di meja makan. Kan aku juga bangunnya enggak terlalu, eee, apa sih, pagi-pagi banget, gitu, Kak, enggak aku. Anak-anak juga enggak terlalu, eee, pagi-pagi banget, suami aku si yang ba senang selalu tuh bangunnya pagi, gitu. Jadi
Heeh. Heeh. Oke, jadi biasanya tu makan malam aja ya, Kak, ya? Jadi kalau kayak sarapan, gitu, itu masing-masing, ya?
Eee, sarapan ya, masing-masing, jadi, mmm, misalnya suami aku udah bikinin, eee, m makan paginya ya. Memang dia senang kan, dia bangun lebih pagi. Dari perjanjian pertama kali itu aku nanya, Kak, waktu pertama kali kita kenal dan menikah, aku tanya, "Haruskah aku bangun pagi? Haruskah aku, eee, buatin makan pagi kamu?" aku bilang gitu. Ya kalau iya, ya, iya, gitu ya. "Apa kamu mau?" lah, aku nggak bilang harus sih, m eee, a apa, "Mau aku bikinin?" "Oh nggak usah," dia bilang gitu, kan di sini cukup mandiri, Kak, orang-orangnya kan. Jadi, aku pikir, ya udah, karena memang aku tuh bukan orang yang bangun pagi, Kak, kalau nggak nggak ke kepaksa ke sekolah, kerja, gitu, enggak, gitu. Nah, terus aku pikir, ya udah. Jadi, ya, pagi itu nggak pernah makan bareng.
Heeh. Heeh. Oh, iya? Ya ya ya, oke oke. <chuckles> Heeh, oke oke. <chuckles> Oke, jadi Kakak dan keluarga itu biasanya makannya itu tradisinya malam gitu, Kak, ya. Makan malam bersama, gitu, ya. Itu di rumah atau di mana, Kak, eee, di luar gitu makannya?
Betul, iya. Makannya di rumah lah, Kak, kalau di sini makan di luar itu apalagi makin, eee, hari ya, makin ke sini, gitu ya, itu mahal, Kak, jatuhnya. Jadi, ya kadang-kadang kita makan keluar juga sih, tapi kalau aku bilang untuk frekuensinya, lebih banyak di Indonesia, gitu, karena kan banyak kelas-kelas juga ada yang, eee, terjangkau lah harganya, gitu, ada yang murah, kalau tukang jajanan yang lewat rumah, itu murah banget, gitu kan, kaki lima murah.
Oke. Oh, iya iya iya. Iya iya, iya, kalau di Indonesia banyak pilihannya, Kak, ya? Mhm, bener kayak di pinggir jalan atau di tenda-tenda, itu murah banget harganya kalau di sini. Oh, jadi kalau di sana beda ya, Kak, cuman kayak ada restoran gitu ya, yang ot otomatis harganya pasti mahal, gitu kan, Kak, ya?
Bener. Iya, it Iya, karena kalau aku ikut itung-itung nih, kadang ya, aku ya, "Aduh, lagi kepengen apa ya?" Gitu ya. Eee, ya udah deh, misalkan katakan kayak kebab, gitu, Kak, ya. Nah, ini, eee, aku mau pesan. Itu, satuannya aja udah €9 Kak, gitu kan. Terus dikali kami berempat, gitu, kali 4, berapa? Gitu kan, belum lagi untuk, eee, kalau delivery gitu kan, kalau diantar ke rumah gitu, tambah lagi, gitu kan. Mhm, s tuh aku jadi mikir, "Hmm, mendingan aku, udah deh, masak sendiri aja." Heeh, karena porsinya dikit, Kak, kalau yang misalnya kayak kebab itu, per orang, jadi kayak seperti beli roti, gitu. Kayaknya kan aduh rugi banget ya, gitu, Kak, aku akhirnya jadi mikir gitu.
Heeh. Ya ampun, heeh. <chuckles> Iya. Oh, tambah lagi dong biasanya. <chuckles> Masak sendiri, ya, Kak, ya? <chuckles> Iya. Oke, jadi Kakak lebih milih makan di rumah ya, makan malam itu, ya? Oke, nah, itu gimana tuh, Kak? Ceritain dong misalnya, eee, tahapan untuk menuju kegiatan makan malam itu apakah bikin janji dulu, atau memang udah kayak langsung, eee, natural aja tuh, udah biasanya makan malam pasti bareng, gitu, Kak?
Iya, bener. Eee, 90%, itu makan bareng, jadi, suami aku tuh biasanya pulang kerja, ya ke rumah, gitu ya, jamnya kurang lebih aku tahulah, dia biasanya kan memang jam li nggak lah jam 5:00 langsung pulang, jadi biasanya 5:30, jadi kurang lebih, eee, tergantung ya kantornya dia tuh, pas dia ada di mana, gitu. Eee, kalau yang deket rumah, cuma 30 menit. Jadi jam 6:00 udah sampai rumah dong, kalau nggak macet ya. Jadi kurang lebih lah, jam 6:30, jam 7:00 kita makan malam, gitu, Kak. Nah itu bisa suami aku pulang kerja juga dia telepon, "Aku udah di jalan." Jadi aku bisa kira-kira, "Oh, ya." Aku udah mulai masak lah, gitu ya, ce eee, tapi kalau misalkan makanannya kayak bis eee, steak-steak gitu, kan aku nggak bisa masaknya, eee, jauh-jauh, eee, apa, sebelum dia pulang, karena steak biasanya, s eee, langsung. Nggak lama, langsung! Dimasak itu paling cuman, eee, 5-10 menit, Kak, karena kan makannya itu.
Oke. Iya iya. Heeh. Lama ya, Kak, ya? Oh, kalau steak langsung? Oh, ini steaknya udah disiapin dulu atau dibikin dari mentah itu, Kak? Ini steaknya tipis gitu maksudnya atau gimana tuh, Kak?
Mentah. Eee, kalau orang sini kan makan nggak sampai yang kayak matang-matang, walaupun matang juga kan nggak lama, Kak. Kalau steak itu cepet, heeh. Iya, kalau kelamaan dimasak jadi alot dagingnya.
Oh, gitu, oh, iya ya, oke. Hmm, oke oke oke.
Mhm, jadi, kalau kayak ma tergantung makanannya makanan apa, kalau yang kayak begitu berarti aku musti, eee, ya dekat-dekat dia mau sampai rumah, gitu, jadi misalkan jam 5:30 atau jam 6:00 telepon aku, "Aku di jalan," aku kurang lebih oke, 6:30. Nah, itu nyampe rumah ya, rumah aku, jadi berarti aku jam 6:15, jam, eee, 6:20 itu baru aku mulai, eee, apa, ngegoreng ya, ngegoreng itunya, bistiknya, gitu. Kayak gitu, nah, itu biasanya aku yang sehari-hari masak ya, Kak, ya. Eee, cuma pada saat aku kerja, aku itu masaknya nggak pada hari itu, aku udah masak pada hari aku libur, karena aku tiap kali kerja begitu anak-anak, eee, udah lahir, cuma 3 hari, Kak.
Siap-siap masak gitu, Kak, ya? Heeh. Oke. Heeh. Itu, Kak? Jadi maksudnya Kakak siapin di hari sebelumnya terus dimasukin ke freezer lagi, gitu, Kak?
Mhm. Betul, jadi kalau aku me jangan lupa aja pas pagi-pagi aku mau pergi kantor, aku keluarin lah, gitu, yang i eee, yang udah di freezer, supaya nanti sampai rumah a pulang kerja, itu udah lumer, Kak, tinggal dipanasin aja.
Heeh. Oke, mungkin budaya orang di sana juga sering kayak menghangatkan makanan itu biasa gitu, Kak, ya, kayak pakai microwave atau dipanaskan ulang itu biasa banget ya, Kak, di sana, ya?
Biasa, Kak, karena di sini lebih, eee, praktis ya, simpel makanannya ya. Kalau, eee, di Indonesia kan biasanya juga kalau di rumah aku dulu ya, di rumah orang tua aku, gitu kan, ada ART-nya, Kak, gitu kan. Eh, si mbaknya kan bisa masak langsung, biasanya sih siangnya mereka udah masak, ya, gitu, pagi lah, pagi, heeh.
Oke. Mhm. Bener, biasanya kan kok mhm, ko di Indo kan biasanya masaknya tuh hampir setiap hari gitu kan, Kak. Makanan yang untuk siang ini biasanya masak tuh pagi-pagi dimasakin, gitu kan.
Betul, heeh. Iya, untuk makan siang, gitu, kan kita makan siang juga kan nasi juga kan, Kak. Makan berat, gitu, nah, entar kan anak-anak sekolah pulang sekolah biasanya aku juga dulu pulang sekolah, "Mbak, mau makan nggak, Mbak, udah nanti aku siapin ya," entar biasanya kan jam 1:00 gitu makan siang kan aku pulang sekolah kan, nunggu pulang sekolah. Udah makan, nanti tuh ada makanan kan nggak habis gitu, dimasukin untuk nanti malam, tapi nanti malamnya tuh ada lagi mungkin ada ekstra apalagi, si mbaknya masak. Heeh, jadi lebih komplit lagi lah untuk makan malam biasanya kan lebih, eee, lebih, eee, apa sih ber bervariasi lagi daripada siang, karena kan ayah aku pulang, jadi lebih komplit lah ceritanya, gitu kan, kalau malam, ini di ol Indonesia. Di sini nggak mungkin, Kak, nggak ada ART aku sendirian.
Iya iya iya. Mhm, bener. Iya, ada tambahannya, iya, bener bener bener. Benar. Benar benar benar. Heeh. <chuckles> Oh, iya, di sana, mungkin apa-apa mahal gitu, Kak, ya, jasa ART juga mahal gitu, barangkali, Kak.
Ya, iya, eee, biasanya juga kalau, eee, apa diantara kalau jaga anak aja ya, nggak ngapa-ngapain nih, cuma jaga anak aja itu €8 per jam. Eee, ini yang bukan yang heeh, ini bukan yang punya ini loh, kalau punya ijazah lebih tinggi lagi ya bisa lima belas euro jam.
Ya ampun. <chuckles> Oh, jadi yang delapan euro itu yang kayak anak tetangga, gitu, bantuin, gitu, atau yang enggak resmi lah, gitu, Kak, ya?
Betul, iya. Iya, ini yang yang yang nggak resmi lah gitu, cari-cari uang tambahan. Kan biasa anak-anak muda ya, itu mau jagain, gitu, anak-anak. Kalau aku sih terus terang agak sedikit takut waktu anak aku masih kecil, kan suami aku juga di sini tuh seneng maksudnya isti "Ayo bareng-bareng, kita keluar," eee mau misalkan makan ma m di luar, eee, kayak dating gitu loh, Kak, berkencan. Eee, atau nonton aku waktu anak-anak masih belum bisa ngomong, masih kecil banget, aku takut Kak. Kut takutnya
Iya iya iya. Heeh. Ya ya ya. Ya kan kan Kakak tau kan background orang itu gimana, gitu, kan, Kak?
Betul! Takut anakku jatuh, gak dibilangin nanti sama si ininya kan, nanny, aku takut aja gitu. Mhm.
<chuckles> Ya ya ya ya, bener. Bener bener. Oke, jadi Kakak siapkan semuanya sendiri nih, kalau untuk masak makan mal makanan malam, gitu, Kak, ya? Nah, kemudian nih, Kak, eee, itu kalau ketika Kakak menyiapkan itu, kan ada tuh persiapan kayak motong-motongnya ataupun beli beli beli ini, apa, kelengkapannya, itu termasuk Kakak yang siapkan semuanya atau ada kayak peran sendiri tuh, bagi-bagi, gitu?
Betul! Oh nggak, kalau yang belanja juga aku Kak, karena aku kan yang boleh dibilang kerja cuma 3 hari, suami aku kan lebih padat, a gitu kan. Eee, terus karena posisinya juga, dia kadang kan mesti ke customer juga. Jadi, kalau di sini nih udah udah po posisi tertentu Kak, eee, apa, bukan berarti mereka kerja jam 9:00 sampai jam 5:00 ya Kak, kan tanggung jawabnya lebih teb besar. Jadi heeh, jadi walaupun tidak tercatat gitu kan, otomatis, kadang-kadang juga, eee, malam, suami aku suka ini lagi gitu, lanjut lagi kerjanya, apa gimana, ya kasihan juga sih kalau dia yang dibebanin, cuman dia suka ini Kak, hobi juga masak. Makanya kalau weekend dia yang masak Kak, akhir pekan tuh Sabtu atau Minggu dia masak.
Mhm. Oke. Iya iya, benar benar benar. Oh iya iya, heeh. Oke oke. Oke oke. Jadi, kalau di hari-hari kerja, Kakak yang masak, kalau weekend suami yang masak, oke oke. Nah, terus nih Kak lanjut nih Kak, ketika sudah sampai nih di kegiatan utamanya, makan bareng gitu kan, itu biasanya gimana tuh Kak, tradisi Kakak tuh? Apakah dimulai langsung masing-masing makan, atau ada yang mimpin doa, atau ada yang berperan untuk membagikan makanan, itu gimana Kak? Cerita dong, Kak.
Betul. Kalau di keluarga aku agak santai sih ya, Kak, ya, eee, akunya nggak terlalu, eee, repot-repot gitu loh, Kak. Jadi, dan nggak mau juga banyak cucian kalau aku gitu mikirnya praktis. Kalau suami aku malah malah beda, kalau suamiku suka kadang-kadang ditaruh di kayak piring hidangan ah, heeh, ternyata kan ada piring hidangannya masuk ke mesin cuci piring, ada pa eee, apa, panci, ada k kuali, aku nggak tahu dia itu kayak restoran kalau kalau suamiku yang masak tuh, banyak banget cuciannya, gitu. Heeh, n nah, kalau aku, eee, kadang nih kalau misalkan masaknya kan nggak nggak banyak macam ya Kak ya, biasanya aku tuh usahain kayak misalkan rawon, rawon itu kan udah ada dagingnya, udah ada, eee, sayurannya. Nah, aku masakan Belandanya gitu juga Kak, jadi yang udah cemplang-cemplung, udah ce komplit, ada wortelnya, ada apa gitu. Nah, nyendokin, misalkan makanya pakai kentang gitu, aku udah nyendokin di piringnya, terus aku taruh di meja, gitu heeh, jadi aku udah udah kayak, jatahin heeh, atau kadang ya juga sama pancinya atau apanya aku taruh aja di atas meja gitu kan. Mau kalau mereka mau nambah heeh, bisa juga gitu, aku nggak pakai di tata-tata, kecuali kalau ada tamu yang makan di rumah ya, baru lah di tata gitu.
Oh gitu. Dihidangkan, oke. <laughs> Ya ampun, kalau Kakak gimana? Iya. Heeh. Oke. Oh, gitu. <laughs> Biar praktis Kak, ya. Oh, ambil masing-masing. Oke, terus, Kakak itu dengan keluarga, ada kayak aturan yang tidak tertulis nggak Kak, ketika di meja makan, gitu?
Enggak ada telepon, nggak boleh pegang, eee, telepon genggam, eee, iya, sebelumnya itu kan kayak ngelihat berita, di sini ada s Dunia Dalam Berita untuk anak-anak spesial ya, aku biasain dulu tuh anak-anak masih SD, karena aku mereka juga tahu apa yang terjadi di, ya dunia gitu loh. Tapi ini versi anak-anak, jadinya, eee, juga bagus untuk bahasa Belanda, kan mereka latihan juga pertamanya kan baru b belajar juga gitu kan mereka. Nah, untuk aku juga sih sama, Kak. Nah udah udah gitu, eee, la makin besar
Heeh? Oh, iya? Oke. Oke.
e kita nggak mau lagi. Jadi, makan makan aja, nanti kalau mau lihat beritanya, eee, nanti aja setelah makan gitu, atau sebelum ya. Jadi, makan tuh bener-bener ngobrol, Kak. Makan dan kita ngobrol heeh.
Oke. Oke. Ngobrol ya. Atau memang ada kayak pernah kejadian gitu Kak, yang membuat aturan itu diterapkan gitu barangkali?
Eee, kalau telepon itu, yah kadang-kadang gimana zaman sekarang ya, Kak, ya. Anak-anak tuh kayak nggak bisa berpisah dengan telepon. Suami aku yang lebih ini lagi, maksudnya ngomel lagi gitu loh. "Eee, ah ya ya, iniin, matiin dulu atau apa, nggak boleh tuh pakai telepon." Gitu kan. Yang di atas meja jadi iritasi.
Heeh? <laughs> Oke oke. Karena Mhm. Karena kan mungkin momen itu momen kebersamaan gitu ya, Kak, ya. Kalau misalnya satunya hib sibuk HP, satunya lagi sibuk ngecek kerjaan gitu, yang satunya ib sibuk, eee, scroll sosial media, kan otomatis ya nggak hadir, gitu Kak ya di kegiatan itu kan?
Betul. Bener, seperti itu. Jadi, ya nggak mau gitu jangan, eee, main telepon. Ini pernah kejadian Kak, di, eee, Indonesia pas pulang, eee, kampung, Kak. Ibu mertua aku ikut juga gitu kan, anak aku yang satu kan udah remaja ya, 16 tahun gitu, udah mulai nih punya pasangan gitu kan, pacaran. Nah, itu, eee, yah biasa lah Kak, gitu kan, eee, chat-chat-an terus, eee, chatting chatting, itu lagi di resto makan gitu, itu udah kelihatan m mukanya mertua aku, matanya, suami aku, i iritasi, gitu. Sampe kubilang, "Pinggirin nggak? Kalau nggak nanti" kan dia enggak terus ya, "Entar, entar lagi entar lagi." Nah kan biasanya gitu, entar entar entar entar. Dia main masih terus gitu, ngetik terus. Akhirnya aku bilang, "Jangan bikin mami marah ya, mami ambil nanti mami itu tuh, k e te te apa, di di laut." mami bilang gitu. Aku bilang gitu, dia baru kaget kan, "He?" Mertua aku juga, iya, "ini nih bikin, jadi bikin ini kan, marah," aku bilang gitu, nggak nggak ngerti. Nah udah dia stop sih, Kak. Heeh.
Oke. Heeh? <chuckles> Chatting-chatting gitu, Kak, ya. <laughs> Iya iya iya. <laughs> Iya iya. <chuckles> Iya iya iya. Ya terkadang, eee, apa namanya, budaya di zaman sekarang gitu, Kak, ya. Kayaknya apa-apa itu, HP itu kayak lengket gitu ya. Lagi makan bawa HP, lagi tidur bawa HP, bahkan kadang-kadang ada tuh yang s sambil ke toilet pun bawa HP gitu kan, Kak. <chuckles> Sehingga butuh aturan khusus gitu, Kak, ya, tentang penggunaan HP di meja makan, gitu. Nah, Kak Kak, Kakak ada nggak sih cerita kayak lucu gitu di meja makan yang sampai sekarang masih terkenang tuh membekas di hati, Kakak? Kalau ada, ceritain, Kak.
Iya. Mhm. Betul. Mmm, kalau misalkan lucu sih sering banget sih, Kak. Anak-anak ya biasanya ya, komentar-komentar kecua e apa, k eee eee, terutama yang kecil yang kecil itu tuh kadang-kadang, eee, ya iseng aja ceplas-ceplosnya gitu loh, kalau misalkan lagi bercandain, ya, bapaknya gitu ya, lagi ngomong apa, gitu. Nanti, eee, di ceplas-ceplos, terus misalnya cerita temennya yang yang lucu tuh, dia cerita biasanya soal gurunya, Kak. Rupanya dua-dua i eh, dua-duanya ini dapat guru fisika yang sama. Nah, ceritanya ngomel nih.
Oke. Iya. Oh, guru. Oh, tapi beda kelas beda kelas Kak, beda angkatan, kelas beda?
Beda kelas, kan, eee, ini adiknya ya, beda 2 tahun, eee, kelasnya. Nah nah terus, eee, adiknya dong bilang, "Ini dapet nilai fisika," ceritanya nih fisikanya itu praktek, Kak.
Oke. Oh, praktek. Heeh?
Iya, heeh. Nah, kebetulan kelas yang kecil ini, di sini kan SMP itu udah udah terarah ya, yang mana yang paling susah, pengen an anak aku yang paling kecil itu kebetulan yang paling susah, gitu. Nah, fisika tahun ini baru dapet, eee, fisikanya, nah terus udah gitu dia dapat, eee eee, apa, tugas praktek sama temennya padahal temennya juga pintar, tapi akhirnya dapatnya berapa, dapat 5 atau p ya 5 kalau nggak salah itu heeh.
Heeh? Ya ampun, 5 dari 10?
Iya dari 10. Jadi di dia tuh ngomel gitu Kak, "Ini gurunya aneh banget, udah nggak jelasin, kita nanya, dia tuh cuma ngangkat pundak doang!"
<chuckles> Ya ampun. <chuckles> Jadi, ceritanya waktu makan kan ya, lagi makan itu ya ceritanya ya? <laughs>
Kesel dia cerita, jadi tapi cara Heeh. Betul. Tapi dengan gayanya dia, "Iya, cuma, eh, angkat angkat bahu. Eh, angkat bahu." Aku kan jadi ketawa gitu ya, lucu.
<laughs> Oh ternyata, eee, lagi makan tuh seru banget Kak ya, lagi, eee, bersama keluarga, bisa sambil ngobrol, bikas bisa sambil kayak, eee, tukar, eee, cerita hari ini gitu kan, e memang, eee, itu momen berharga yang perlu dihargai bersama gitu, Kak, ya?
Iya betul, Kak. Wah, ini terima kasih banyak ya, Kak, ya. Boleh berbagi nih aku cerita-cerita gini, tradisi makan bareng keluarga kami.
Mhm. <chuckles> Ak Iya dong, aku yang makasih banyak Kak, atas obrolannya, aku senang banget gitu bisa ngobrol tentang ini dengan Kakak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Kak, di lain kesempatan.
Iya sama-sama, Kak, sampai jumpa ya, Kak.
Oke, iya, sampai jumpa, Kak, makasih.